Actually, ang ku ah, yung mga kaibigan ko kung saan kami sabay-sabay na nag-apply, ah, mga kaibigan ko nung college ako kasi siyempre, fresh graduate kami, sa una kong trabaho. Although naman sila hindi talaga sila nag-pursue sa mga trabahong inapplyan namin kasi mas pinili din talaga nilang, ah, parang sundin kung ano 'yung pinag-aralan nila. Ako lang talaga yung parang naiba. So, ang pagko-call center ko naman, wala, hindi naman talaga siya as in na parang may nag may taong nag-impluwensiya sa'kin. Although may isang barkada kami dun din sa college na ano, na nauna na siya dun sa call center. <clears throat> Oo, nauna na siya dun. Pero hindi kami masyadong nag-uusap. Hindi nga niya alam na nag-apply ako dun, eh. Ah oo, tapos parang <tsk> ang ang siguro ang ano lang dun kasi trend ang pagco-call center dati e even ngayon naman. Oo, kasi
Ah, dun sa una mong trabaho? Mm, okey. Oo. Kurso, oo. Mm. Mm. Mm. Okey. Mm. Ah, oo. Mm, totoo. Talagang oo. Ako kahit ako nag na-consider ko rin na mag mag-apply 'di ba sa call center?
Mm. Correct, oo. Kasi pinaka pinakamadaling ano kasi siya, pinakamada feeling hindi naman as in pinakamadaling pasukan kasi mahirap din naman talaga 'yung pagda pinagdadaanan bago ka din makapasok mag-call center, pero para sa mga, ah, pa kagaya ko na may edad na tapos may anak na, 'yung <clears throat> kumbaga ang sitwasyon ko siguro masasabi ko siya yung pinaka, ah, feeling ko madaling, <tsk> ah, mapasukan.
Oo. Mm. Mm. Oo, pero gan'to na lang. Parang siya yung hindi titingin sa edad. Oo. Mm.
Oo, diverse kasi talaga, 'di ba? Kahit anong edad, ano pa 'yung relihiyon mo, ano pa 'yung mga kultura mo, talagang oo, s sila yung unang tumatanggap. So, dun ako napunta tapos, um, nagustuhan ko naman siya kahit paano, pero ang ano lang, parang nabago lang 'yung anak ko kasi ang tulog ko lalo na pag may anak ka na. Ah, ah, ang tulog, sa tulog mm. Um, ikaw ba Oo, kapag mga call center usually panggabi, eh, ta
Oo. Totoo. Mm. Oo. Mm. Oo, 'di ba, totoo 'yan? Sang-ayon ako diyan. Mhm. Panggabi ka ba nun? Mm. Oo, usually. Pero meron din namang mga day shift.